อืม เราก็แบบคลายเครียดเนาะ แต่ว่าหลัง ๆ จากนั้นก็จะแบบ นั่นแหละเสียดาย <chuckles> เสียดายว่า เออ ไม่น่าซื้ออะไรแบบนี้ ใช่
อืม แต่เครียดหนักกว่าเดิม <laughs> เออ ใช่ อ้าว แล้วอย่างนี้ของ ของคุณเนี่ย อ มีสาเหตุหลักที่คิดว่า ทำให้คุณเครียดเนี่ย มีอะไรไหมคะ? มี อะไรบ้าง?
ค่ะ อืม จริง ๆ เมื่อก่อนก็มีหลายอย่าง แต่ช่วงนี้เลยนะคะคือไม่สบาย แล้วแบบไปผ่าตัดมาค่ะ ก็รู้สึกว่า เหมือนเครียดกับแบบร่างกายนี่แหละค่ะว่า แบบเมื่อไหร่จะหาย? เพราะว่าเดินก็ไม่ค่อยได้ ประมาณนี้ ก็แบบเหมือนหลัก ๆ ก็คือ ตอนนี้ ก็คือเรื่องสุขภาพ แต่เมื่อก่อนก็แบบเรื่องงาน แบบว่า เหมือนเรามีโครงงานที่ต้องทำ แล้วเราแบบทำไม่เป็น มันก็แบบเหมือนเครียด ประมาณนี้ค่ะ หลัก ๆ ตอนนี้ก็สุขภาพค่ะ ก่อนหน้านี้ก็แบบเหมือนโดนกดดันเรื่องงาน แบบความคาดหวัง ใช่ แล้วแบบนี้ของคุณล่ะคะ อะไรเป็นแบบเหตุผลที่ทำให้คุณเครียดในแต่ละวัน?
อืม เออ ในแต่ละวันเหรอ? เราคิดว่าสิ่งที่เราเครียดในแต่ละวันน่ะ มาจาก จิตใต้สำนึกเราเองอะ จริง ๆ แล้วมันไม่ควรมีอะไรให้เครียดเลย มัน มันเพียงแต่ว่าเราไม่ปล่อยวางอะ บางทีแบบว่า ทะเลาะกับเพื่อนในที่ทำงาน ไม่ใช่ทะเลาะหรอก ขัดแย้งเรื่องงานกัน เราก็เก็บมาเครียด เจ้านายกดดันเราก็เก็บมาเครียด จริง ๆ แล้วมันไม่ควรจะต้องเก็บมาคิดไง มันก็เป็นแค่เรื่องงาน อืม
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อือ อ๋อ ค่ะ อืม อือ อ๋อ ค่ะ อืม ๆ ใช่ อืม ๆ เหมือน ค่ะ เราอาจจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแบบนี้ มันก็เลยทำให้เราเครียด
เนาะ เราไม่ควรแคร์ใช่ไหม?
ใช่ จริง ๆ ส่วนมากนะคะ แบบเหมือนบางครั้งน่ะค่ะ คนที่แบบว่า เหมือนกลับมาเครียดในที่ทำงาน เพราะว่าเหมือนแคร์ความรู้สึกของแบบเพื่อนร่วมงาน ใช่
อา
ค่ะ ส่วนมากนะ เท่าที่เห็นแบบเหมือนเป็นคนแบบคิดเยอะ ใจดี แบบเป็นห่วงความรู้สึก แต่ว่าเท่าที่สังเกตนะ จากการแบบทำอาชีพแบบเกี่ยวกับการศึกษาเนาะ รู้สึกว่า คนส่วนมากอะ เวลาเขาทะเลาะ ค่ะ เขาจะไม่เก็บไปคิดเลย เขาก็จะลืม เหมือน เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบใส่ใจอะไรขนาดนั้นน่ะค่ะ ส่วนมากนะเท่าที่เห็น เขาจะไม่รู้สึกอะไรเลย อืม
อืม อา แต่เรามัน แต่เราดันเป็นไปเอง ใช่ไหม?
ใช่ ๆ เป็นเหมือนกันค่ะ อืม
อ๋อ เราควรจะเลิกคิดมาก เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้าน จบแล้วก็คือตรงนั้น ใช่ไหม?
<laughs> ใช่ เพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบใส่ใจ หรือสนใจคนอื่นน่ะค่ะ อันนี้เข้าใจ เพราะก็เป็น อืม